อืม ก็คือคุณก็ชอบห้องที่เป็นแบบว่าเล็ก ๆ ที่ มันแบบ Multifunction เนาะ สามารถแบบ ทุกอย่างแบบ ทำได้ทุกอย่างในห้องเนี้ย โดยที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันอึดอัด หรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ?
อา จะ เป็นงี้ ไป ใช่ ใช่ ใช่ครับ คือเพื่อนผมนี่
อา อย่างงี้ก็คือ เออ ยังไงคะ?
คือ คือผมเนี่ยพยายามพูดกับตัวเองอะว่า แบบเราอะชอบจัดห้องสไตล์แบบ minimal อะไรงี้ใช่ไหม เออ เวลา เวลาเพื่อนมาหาเราเนี่ย เพื่อนก็ถามเราว่า "อย่างงี้ minimal กี่โมง? แบบนี้มัน Mini-mart ชัด ๆ เลย" <chuckles>
อืม อา ค่ะ <chuckles> <chuckles> คือ <chuckles> จาก minimal เป็น Mini-mart ก็คือแบบแทบจะมีทุกอย่างในห้อง คือแบบจาก จาก อาจจะไม่ได้เป็นเทรน minimal แล้ว อาจจะเป็นเทรน maximum แทน ไรเงี้ย ใช่ไหม?
<chuckles> อืม ใช่ <chuckles> เออ <chuckles> มัน มัน มัน มันก็ minimal นะ หมายถึงว่า ของอะมันดู minimal ไง แบบว่า เฮ้ย สมมุติผมมีต้นไม้ในห้องใช่ไหม แบบแจกัน เงี้ย มันก็จะเป็นแจกันแบบสีขาว ๆ ขุ่น ๆ ตุ่น ๆ น่ารัก ๆ อะไรเงี้ย ต้นไม้ก็เป็นต้นเล็ก ๆ อา แต่ แต่พอมันเล็ก แต่มันมี 10 ต้นเนี่ย อ้าว มันก็เป็น Mini-mart ไงครับ อะไร ประมาณนั้น
อืม อา ค่ะ อืม อือ อืม ค่ะ อ๋อ แล้ว อะ อย่างเงี้ย ถ้าอย่างงั้น วิธีการจัดห้องของคุณนี้คือมันเริ่มจากอะไร? คือเท่าที่ฟังอะเหมือนคุณก็จะบอกว่า ต่อให้ห้องคุณมันเล็ก อยากจะเป็นมินิฮ่อล minimal เนี่ย แต่คือจากที่กลายเป็น Mini-mart เองเนี่ย ก็แสดงว่า คุณก็มีของเยอะเหมือนกัน แต่คุณก็มีวิธีในการจัดให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าที่เข้าทาง ไม่ได้ดูแบบว่าทำให้ห้องมันแคบลง ใช่ไหมคะ?
อืม